Ja, erzähl denn mal, wie planst du denn deine Ernährung im Alltag?
Ja, Ernährung spielt bei mir im Alltag auf jeden Fall eine sehr wichtige Rolle. Es ist jetzt nichts, was so nebenbei passiert, und, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich, ähm, ja, am Montag zum Beispiel immer auf den Wochenmarkt gehe, hier bei uns im Ort.
Ah ja, mhm.
Und, ähm, je nachdem, also, was es dort eben so 'n bisschen gibt, würde ich schon sagen, mache ich das so 'n bisschen abhängig, wie so die Woche dann aussieht. Also, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich plane sonntags und gucke mir Rezepte im Internet, äh, und speichere mir die und kaufe dann ein, sondern ich lasse mich so 'n bisschen inspirieren auf dem Wochenmarkt und gucke dann so 'n bisschen, was ich daraus mache.
Mhm. Okay, ja. Heißt, du lässt dich dann auch noch 'n bisschen spontan dann auch, ähm, inspirieren, je nachdem vielleicht auch, was du findest und was dich anspricht?
Ja. Mhm. Ja, genau, weil ich finde also mir persönlich macht das einfach total Spaß, da über so diesen Markt zu schlendern und, äh, zu schauen. Ich meine, jetzt im Herbst zum Beispiel gibt's jetzt hier gibt's Pilze, ne, Kürbisse, Süßkartoffeln. Äh, da wo ich lebe jetzt gibt's ja auch tatsächlich Schnecken zu kaufen, also da, äh, lehne ich dann lieber dankend ab. Aber ja, ich mag das einfach so zu sehen und, äh, die Qualitäten zu sehen, mit den Verkäufern und Verkäuferinnen zu sprechen, die da eben selbst noch ihre Sachen eben anbieten und, ähm, ja, kaufe dann eigentlich überhaupt nicht geplant ein, sondern wirklich so 'n bisschen, je nachdem, was mir so gefällt. Und dann gucke ich dann eben später, was ich so 'n bisschen daraus machen kann. Genau.
Mhm. Na klar. <chuckles> Na ja. Ja. Na klar. Mhm. Ja, also eher, ähm, dann auch 'n bisschen, kreativ im Sinne von, man schaut dann eben, was man bekommt und was man dann zu Hause irgendwie alles vorfindet und was man dann daraus machen kann. Äh, eher als, ähm, ja, so 'n klassischen Wochenplan im Vorhinein festzulegen und dann eben, ähm, danach auch einzukaufen?
Mhm. Ja, genau, also so Obst und Gemüse, das gucke ich dann wirklich, was ich da so auf diesem Markt bekomme, weil das eben ja dann auch regional ist, saisonal. Das hat dann ja auch die meisten Nährstoffe und Vitamine, wenn das eben v ja, gerade von jetzt aus der Saison ist und eben nicht irgendwo aus, äh, Peru oder sonst wo irgendwie ange ne, also und dann gucke ich Dann muss ich aber schon so ’n bisschen mehr planen, eben weil ich auch 2 Kinder habe, und die essen jetzt halt keine Steinpilze oder Bro äh, Brokkoli manchmal schon. Aber ja, da kann ich jetzt dann auch irgendwie nicht nur das kochen, was ich gerne sonst einfach alleine essen würde sozusagen, sondern da muss ich dann schon so 'n bisschen schauen. Und, ähm, ja, weil gerade mein Kleiner so 'n bisschen wählerisch ist, habe ich da jetzt auch schon mehr angefangen, tatsächlich auch 'n bisschen im Voraus zu planen und auch so mich 'n bisschen zu informieren, was es noch vielleicht für Gerichte geben könnte jenseits von Pasta, Pizza und, äh, Bratkartoffeln so, ne?
Mhm, ja. Genau. <chuckles> Ja, genau. Mhm. Mhm. Rücksicht. <chuckles> Mhm. Ja. <laughs> Ja, das, äh, ist ein bekanntes Phänomen. Also ich habe selbst keine Kinder, aber schon, ähm, im engeren Bekanntenkreis, Freundeskreis, ähm, einige Eltern mit kleineren Kindern, wo das ähnlich aussieht.
Mhm. Ja, genau. Und da muss ich jetzt dann schon so 'n bisschen mal schauen, da habe ich dann tatsächlich einfach auch mal bei die KI tatsächlich befragt, was sie mir so empfehlen würde, so an Wochenplänen für eben Kinder, die nicht so probierfreudig sind. Und, ähm, ja, da kam tatsächlich was bei rum und äh, also natürlich nicht alles, aber da haben wir jetzt schon das ein oder andere Rezept so entdeckt, was eben auch, ähm, 'n bisschen Abwechslung reinbringt, zum Beispiel so ähm, wie so 'ne Art Pfannkuchen aus, äh, zerquetschter Banane, Haferflocken und Ei. Ähm
Mhm. Ja, und kam da was bei rum? Aha, mhm, ja, das kann man dann so 'n bisschen, Dinge untermischen, die vielleicht sonst isoliert, also einzeln dann wahrscheinlich nicht gegessen werden, ne?
Ja, genau. Und dann mische ich da ganz gerne nochmal so 'n bisschen versteckt so Chia Chia-Samen rein oder Hanfsamen, die haben dann nochmal so extra Omega 3 und so. Ähm, genau, also das testen wir gerade so 'n bisschen aus und, ähm ja, genau. Ansonsten gibt's dann auch immer so 'n paar Basics, die immer so da sind, ähm, ja, wie so natürlich Kartoffeln. Äh, Linsen werden hier auch tatsächlich viel gegessen. Kichererbsen für die Proteine auch, ähm
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja.
Nudeln müssen natürlich auch immer sein und so, genau.
Ja, na klar, so 'n bisschen Vorrat muss man dann auch im Haus halten. Hilft einem ja dann dann auch dabei, wenn man dann die Schubladen und den Kühlschrank durchforstet. Ähm, ja, um einfach auch so 'ne gute Basis, 'ne gute Grundlage zu haben, ähm, mit denen man dann auch gut kochen kann und gesund kochen kann.
Mhm, genau. Ja, genau. So sieht das aus. Mhm.
Ähm, du hast erwähnt, dass du einmal die Woche auf den Markt gehst. Ähm, und ich nehme an, da findest du dann von Obst und Gemüse, ähm, vielleicht auch noch frisches Brot oder Milchprodukte. Was was inspiriert dich da sonst noch? Oder was kaufst du da normalerweise ein?
Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. Also, es gibt tatsächlich da auch Brot, und zwar 'n ganz tolles Vollkornbrot. Und, ähm ja, ich lebe hier im im Norden von Spanien. Hier gibt's sonst nicht so viel, ich sage mal wirklich nach das Brot, wie wir das vielleicht aus Deutschland kennen, ähm und sie es ist auch 'ne noch ziemlich junge Frau, die mahlt wirklich das Mehl noch selber und, äh, hat hat da wirklich Bio-Mehl und, ähm, 'n ganz tolles Brot, was dabei rauskommt, wo ich auch total dankbar bin, dass das auch wieder den Kindern schmeckt. Also, das kann man eben dort auch wunderbar kaufen. Ansonsten gibt's da noch Eier, en masse, äh, und, äh, eben auch Milchprodukte von 'nem Hof, den's hier auch in der Um Region gibt, wo es eben auch ähm, ja, wo die Milch nicht ultrahocherhitzt ist und der Joghurt eben auch nicht. Ähm, finde ich oder fand ich zumindest zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig, weil das ja dann doch auch 'nen anderen Geschmack hat, so irgendwie intensiver schmeckt, ne? Ne, genau, ne, kennt man wirklich nicht und, ähm
Mhm. Ja. Ah ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Das kennt man so dann gar nicht, ja.
Ja, ich hatte halt auch mal 'ne Phase, wo ich mich f auch 'n bisschen so mit veganer Ernährung beschäftigt habe, das habe ich aber dann, äh, wieder verworfen, aber so, dass man dann weiß, woher die Milchprodukte wirklich kommen und dass man dann auch wiederum mit den Kindern zu diesem Hof fahren kann, mal was probieren kann, d sieht wirklich, wie die Kühe auf der Weide stehen und äh, und so, und das ist schon echt toll, finde ich.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, es ist, äh, super. Also, ich denke, hm, wenn man wirklich weiß, was man isst und dazu gehört ja auch, ähm, wa wo es herge wo es herkommt, ja ähm, besonders bei so frischen Produkten wie das eben ja grade Milcherzeugnisse, Obst, Gemüse, alles, was eben dann noch so angebaut werden kann. Denke, das, äh
Mhm. Genau. Mhm. Ja, voll.
ist, äh, sowohl für den Körper gut als auch für den Kopf irgendwie dann gut ähm, schmeckt vielleicht dann auch besser und, ähm, ja, ist dann ist dann irgendwie 'ne runde Sache, finde ich.
Ja, und ich finde es auch total schön, den Kindern das so zu vermitteln, ne? So: „Schaut mal, da sind die Kühe auf der Wiese, das sind die Kühe, wo wir die Milch von bekommen. Die Menschen, die äh, das sind hier wirklich die Bauern, das ist 'n Familienunternehmen, die kümmern sich selber da drum, die melken die Kühe, die verkaufen das selber, die bringen das zum Markt.“ Also, auch so diese ganze Kette, die dahinter steckt, äh, das ist ja sonst gar nicht, äh, so zu sehen im Supermarkt, wenn du einfach so 'n Produkt in der Hand hast, was da an Arbeit auch hinter steckt, ne? Und so diese Wertschätzung für für Lebensmittel, das finde ich, kommt dann auch nochmal ganz anders rüber, wenn man tatsächlich auch die Menschen selber kennt. Ich meine, mir ist schon klar, dass das nicht überall so möglich ist, dass es grad auch so bisschen hier diese so Landidylle ist, wo wir wohnen, das kan kannte ich auch vorher nicht so. Aber jetzt grade finde ich das total schön, dass ich das, äh, den Kindern auch so zeigen kann, ne?
Mhm. Genau, ja. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Ja, das glaube ich. Das ist ja auch, genau wie du sagtest auch 'n Stück weit 'n Luxus. Ähm, und, ja, einfach toll, dass man dann eben auch auf den Markt gehen kann und dann vielleicht auch sogar dann die Erzeuger kennt und, ähm, mit denen unterhalten kann und dann eben immer auch 'ne gute Auswahl frischer Produkte hat und, ähm, sich da wöchentlich dann auch eben eindecken kann, sage ich jetzt mal.
Mhm. Mhm. Genau. Ja. Ja, es macht es halt relativ leicht, sich, ähm, nachhaltig und auch möglichst müllarm sozusagen ein also, einzudecken mit Lebensmitteln, ne? Ähm, weil also, das hängt einfach dann irgendwie alles so zusammen. Gesundheitlich sind das ja dann auch nochmal ganz andere Faktoren und ähm, ja, genau. Es gibt noch einen Stand mit so Honig dann, das ist auch total schön, weil ähm, ja, das ist dann auch so 'n älterer Mann, der mit seiner Frau da den Honig und auch Käse wiederum verkauft. Und auch da da gibt's dann immer je nachdem, was da für 'ne Jahreszeit ist, kann man da auch eben unterschiedliche Produkte so kaufen von den Bienen, also, Propolis und auch diese diese Wachsscheiben. Ich weiß gar nicht, ob's da noch 'n anderen Namen für gibt. Ähm, genau. Ja, genau. Genau. Man kann diese Waben kaufen, je nach Saison, wo die dann das ist ja dann dieser Honig, also, wirklich 'ne fei 'ne Köstlichkeit auch und ähm, ja, genau, es ist irgendwie alles nicht so isoliert so, ne? Und, ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr wichtig, 'n wichtiger Teil für mich, um um die Ernährung für die Woche zu planen, so auch, ne?
Mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Diese Waben dann, mhm, ja. Ja. Genau, ja. Ja. Das Ja, ja, definitiv. Das klingt ähm, das klingt spannend und klingt auch irgendwie schön, ähm, dass man das so wenn man das so machen kann, ist ja dann auch, wie du sagtest, in der Stadt dann noch mal 'n anderes Thema. Wenn man auf dem Land lebt, dann, ähm, hat man eben, ja, vielleicht auch öfter mal die Gelegenheit, dann auch wirklich, ähm, mit den Erzeugern selbst, äh, in Kontakt zu kommen. Würdest du denn sagen, dass dieser
Mhm. Ja. Genau. Mhm.
ja, also dieser Lebensstil, würde ich jetzt mal sagen, um die Ernährung rum ähm, dass es für dich wirklich, ähm, ein Gedanke der Nachhaltigkeit und auch Gesundheit ist? Das sind jetzt so die Themen, die ich rausgehört habe. Oder ist es vielleicht eher Zufall, ne, wir sind halt auf'm Land und dann geht man halt auf'n Markt. Was würdest du sagen, sind da wirklich so die Kernpunkte?
Mhm. Ja. Mhm. Ne, also, ja, ja. Ich würde es so sagen, also Thema also Gesundheit steht eigentlich so ganz oben, ne, und äh, aber auch, äh, Nachhaltigkeit, äh, möglichst müllarm, das spielt für mich alles 'ne Rolle. Ich finde es auch nicht leicht, manchmal sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil dann teilweise die Lebensmittel ja auch oder generell plastikfreie Produkte viel teurer auch sind. Also, ja, ich finde, man kann das jetzt auch nicht immer alles so schwarz-weiß sagen, und man muss das jetzt auf die eine oder andere Art irgendwie machen. Aber, ja, das sind auf jeden Fall alles Punkte, die da reinspielen, weil ansonsten könnten wir natürlich schon auch sagen: „Wir gehen ja jetzt zum nächsten Supermarkt, die Kette, die es auf der ganzen Welt gibt, die gibt's auch hier”, <chuckles> so, ne? Ähm, ja, genau und, ähm, ich gucke halt, dass ich so 'n bisschen 'ne Balance, äh, finde sozusagen für uns so, das, was in unseren Alltag so gut passt, ne? Genau. Und vielleicht gibt's auch mal wieder 'ne Zeit, wo ich dann nicht jeden Montagvormittag Zeit habe. Kann ja auch sein, kann ja auch nicht jeder, ne?
Mhm. Ja. Stimmt, ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Ja. Würde würdest du sagen, ähm, dass prinzipiell deiner Erfahrung nach die Produkte also wirklich die Produkte vom Erzeuger, wenn du dann auf den Wochenmarkt gehst, dass die tendenziell teurer sind als 'n äquivalentes Produkt, äh, im Supermarkt?
So, mhm. Ne, eben nicht, weil, ne, also, äh, wirklich, wenn man die Region also saisonal vor allem kauft 'N gutes Beispiel sind hier zum Beispiel Esskastanien. Ähm, jetzt vor einem Monat noch oder so so Mitte, Ende September, fing, also f sagen wir mal Mitte September gab's im Supermarkt und auch auf'm Markt <chuckles> die ersten Esskastanien. Die waren auch super teuer, weil das eben die ersten waren, und, äh, 2 Wochen später konnte man dann einfach selber in den Wald gehen und überall sich diese Esskastanien holen, was ich auch ganz viel gemacht habe, und dann waren die eben auch preislich, äh, super günstig. Und jetzt gibt es so die letzten, die sind dann auch nicht mehr so gut qualitativ, einfach schon 'n bisschen älter und auch schon wieder was teurer. Also, ich glaube, man muss da schon einfach sehr drauf achten, ähm, wie ist die Saison, wo kommt das her, ne? Genau, ist ja dasselbe so mit Äpfeln oder so, glaube ich. Wenn's 'n Jahr ist, wo's super viele gibt, dann sind die günstiger, und wenn's eben schwierig war, dann sind die total teuer auch und so, ja, bisschen nach dem Prinzip, ne?
Ne, ne? Mhm. Mhm. Ja. Ja. Genau. Mhm. Ja. Dann mit der Saison geht. Mhm, ja. Genau. Mhm. Genau, stimmt. Also tatsächlich ja nicht nur die Saison und wann, ähm, eben diese Produkte dann auch vorhanden sind, sondern auch, ja, wie die Saison ausgefallen ist, ist auch 'n ganz wichtiger Punkt natürlich, ja, also, einfach die Menge, die, ne, von der Natur irgendwie abgeworfen wurde, sage ich jetzt mal.
Mhm. Genau. Ja, total. Ja, genau. Und, ja, generell gucken wir halt schon, dass wir uns gesund ernähren, aber wir wür ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir dogmatisch sind. Also, ich liebe es auch total, was zu backen, äh, jetzt Richtung Weihnachten wieder oder, ja, zwischendurch gehen wir dann essen, dann gibt's auch Pizza et cetera. Auch da gucke ich immer, dass es irgendwie 'ne relativ gute Qualität ist oder jetzt nicht, äh, die die schlechteste Pizza zum Beispiel oder so. Also, ja, das ist mir schon irgendwie wichtig, aber ich glaube, im Endeffekt geht's auch immer darum, das Leben zu genießen und auch Essen zu genießen. Und, ähm, ja, mit den Kindern versuche ich auch, denen 'ne gu 'ne gesunde Ernährung zu ermöglichen, aber es darf dann auch einfach praktisch und leicht sein im Alltag, so, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, ich denke, äh, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, also auch so 'n gewisses Bewusstsein um das Thema Ernährung herum. Und da kommt man ja dann am Thema der, äh, Gesundheit und auch automatisch dann Nachhaltigkeit über die Qualität, ja eigentlich gar nicht drumrum. Also, ähm, ja, sehr interessant das Thema.
Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ja, sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank für das schöne Gespräch. hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank auch. War 'n sehr nettes Gespräch. Dankeschön.